Müzik ve kimliğin arasında nasıl bir ilişki var?
Hımm, yani, ben çok renkli bir karakterim. Iıı, baktığımda da müzik zevkim ne diye sorduklarında zaten bir tane bir şey söyleyemiyorum. Bence karakterimle, kimliğim bir de müzik zevkim çok örtüşüyor bu anlamda.
Imm. I hı, yani, zaten hareketli ve renkli bir karakterin olduğunu söyledin. Iıı, verdiğin enerji de o şekilde. Peki, yani, özellikle, eee, hangi şarkılar sana, "Evet, işte, bu benim." diyor. Böyle birkaç tane örnek var mı aklında?
Hı hı. Evet. Teşekkür ederim. Hıı. Ya, biliyor musun, aslında, ımm, Türkçe parçalar dışında birçok, böyle, eee, diğer parçalarda hiç sözlere neredeyse bakmıyorum, aaa, yani, bu eski bir alışkanlık bende. Çünkü enstrümantal dinlemeyi seviyorum. Eee, bir de yabancı müzik dinlerken de gerçekten ritmine ve o müziğin kalitesi var mı en çok ona bakıyorum ama Türkçede sözlere çok bakıyorum. Öyle bir ayrımım var. Eee, köklerime gidersem türkü geçmişim var mesela benim.
I hı. I hı. Hımm, kaliteli olsun istiyorsun, yani. Türkü geçmişin var, anladım, harika.
Evet, evet. Bağlama falan çalıyordum o kadar, yani.
İnanılmaz, ııı, ama yani, nasıl? <chuckles> Nasıl olabilir? Nasıl oldu bu? Nereden başladı bu merak? Nasıl bağlamayla tanıştın?
Hı hı. Tabii. Şöyle... <inhales> Şöyle olmuştu. Imm, benim baba Ben, babaannem ve amcamla büyüdüm ve bu babaannemle amcamın, eee, 2 ka farklı karakterdi bizim evde. Anne baba ayrı olduğu için onlarla bir yaşıyordum ben. Babaanne, tam bir Karadeniz kadını düşün. Böyle, eee, küfürleriyle, esprileriyle, eee, o muzurluklarıyla evde. Türküleri bile öyleydi. Eee, kendi uydururdu türkülerini ve bahçe yaparken de türkü söylerdi. Uydurduğu işte: ”Soğan ektim bahçeye de bitmedi, yedi doğan bekledim seni de gelmedin elin oğlu,” falan deyip, böyle yazıyordu, yani. Hiç unutmuyorum hâlâ. Eee, amcam da rahmetli. İkisi de rahmetli, tabii, yani, yaşımı da belli ettim burada ama. Eee, iii, amcam da iii, teşekkür ederim, böyle, yabancı müzik dinleyen, tek kelime İngilizce bilmemesine rağmen düzenli olarak TRT ikide yabancı müzik dinlerdi ve kaliteli, böyle, özgün müzik dinlerdi çok. Şimdi, böyle bir evde büyüyünce ikisini birden aldım ben muhtemelen.
Evet. Eyvah. Hı hı. Eyvah. I hı. <chuckles> İnanılmaz. Toprakları bol olsun. Hıı.

Eee, neydi, eee, bir, eee, şarkıcı bayan var. Eee, dü Avrupa'da bir anda bir de tutuldu hatta, ismini şu anda unuttum söyleyince. Eee, Türkiye'den, Türkiye'den, eee, ve, yani, Avrupa'da bile şu an çok meşhur, eee, Ga eee, Gaya, neydi? Gaye Su Aks eee, Akyol. Gaye Su, eee, ya inanılmaz bir ve bütün şarkıları neredeyse ezberledim. Yani, öyle söyleyeyim ve söylüyorum da hatta kendim. Hani, bunun gibi şeyler tabii ki çıkıyor. Ama gerisi boş bence yani çoğu.
Hangi ülkedendi hatırlıyor musun ya da, hani, ona, a, Türkiye'den? Hımm. Gaye Su Aksu. Ah, evet tamam. Hı hı. O çok güzel. Hı hı. S sana hitap eden insanlar da var aslında. Sen oradaki biraz da bilgiden, bir, eee, birikimden ve müziğe yapılan, hani verilen emekten, eee, anladığım kadarıyla besleniyorsun. O senin için daha değerli hâle getiriyor ve anlam da arıyorsun aslında o müzikte ki bu da çok anlaşılır. Emm, yoksa neden sadece sözlerinin dediğin gibi yarısını anlamadığın, yarısının söylenmediği ve yarısını da, hani, böyle söylemeseler daha iyi dediğin, böyle, anlamsız cümlelerden oluştuğu, eee, şarkılar olduğu için haklısın. İnsan daha, böyle, ağızda güzel tatlar bırakacak, eee, anlamlar ve manalar bırakacak şarkılar özlüyor. Peki, eee, böyle çocukluğunu düşündüğün zaman, eee, o zamanların şarkısı ne kulağında çalan? Hani, böyle, diyelim ki babaannenlerle beraber bir yemek yiyeceksiniz. Arka planda çalan, eee, herkes, herkes, hani, sofrayı hazırlarken, oturulmuşken değil de, böyle, o telaş anında, hani, gündelik hâlinde, normal hâlinde ne çalar arkada?
Evet. Kesinlikle. Tabii, yetenekli. Evet, evet, evet. Kesin. <giggles> Evet, bahçe <chuckles> Ha, yani, eee, hiç hatırlamıyorum şu an bakınca
Radyolar dinlen dinlenir miydi mesela?
Dinleniyor, radyo dinleniyor tabii ama şarkılar hiç aklıma gelmiyor şu an. Yani, ney, neydi?
Hı hı. E, bir de o zamanlar gelmez çünkü şöyle de düşünebilirsin. Eee, hani, radyo mu çalardı, birisi mi şarkı söylerdi o manada merak etmiştim çünkü şu anda istediğimiz şarkıyı istediğimizde dinliyoruz. O zaman ne çalarsa onu dinliyorduk. <chuckles> Belki de sebebi bu.
Ay, kesinlikle. Evet, baba babaannemin şarkıları var ama bu soruyu sorunca ilk aklıma gelen şey oldu, yine babaannemin, eee, deyimli, eee, sözleri ve yazdığı şarkılar oldu. Yani, <chuckles> inanılmaz bir şekilde kulağımdan hiç çıkmıyor kadının bu parçası. Yani, "Bahçeye ektim 7 d doğan, eee, bitmedi. Ektim soğan, bitmedi 7 doğan." Yani, ne, nasıl yazarsın ki bunu? Yani, neye istinaden? Ama sonra şunu öğrendim onun hikâyesinde. Aslında çok sevdiği biriyle evlenememiş, eee, ve, eee, bundan dolayı bahçede söylediği bütün şarkıları aslında ona yazmış. Ben bunu çok sonra öğrendim tabii.
Evet, evet. Hı hı. Ondan merak ettim. <chuckles> Nedir? Gerçekten. Öyle mi? Ah, ah. Eee
Bunun etkisi oldu muhtemelen.
Peki, böyle, bir özlem var mıydı ya da, böyle, hani, çok üzerine seni düşündüren birkaç söz var mıydı o sözlerinde?